Hıı, anladım. Aranıza maalesef mesafe girince ve p paylaştığınız, ııı, şeyler, ııı, daha doğrusu yaşadığınız şeyler farklılaşınca paylaşımlarınız da değişmiş b benim anladığım kadarıyla. Peki, iii, bu arkadaşlığınız, ııı, süresince ta çocukluğundan beri gelen, eee, yanınızda başka arkadaşlarınız da oluyor muydu? Yani ya da sadece ikiniz miydiniz her zaman?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Yo, yanımızda da arkadaşlarımız vardı. Hani, bir 10-15 kişilik bir gruptuk ve hepimiz de erkek çocuğuyduk şansa. Aynı yerde büyüdük ve eee hepimiz erkek çocuğuyduk. Evet.
Hı hı. Evet. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Eee, peki, iii, diğer arkadaşlarınla olan ilişkilerin nasıl? Ve onun ilişkileri nasıl? Ondan da biraz bahseder misin?
Hı hı. Ya, aslında onlarla da, hani, bir problemi var gibi. Yani, insanlar, hani, şeyi gösteriyor daha çok: "Eee, ben burada keyfim çok yerinde. Eee, hani, oraya gelmek istemiyorum. İşte, emm, ben ne zaman istersem sizinle konuşurum. Yani, ben istersem olur." gibi davranıyor.
Hıı. Evet. Hı hı. A anladım. Hı hı. <tsk> Ya, diğer arkadaşların da rahatsız o zaman bu durumdan. Hıı.
Tabii, evet. Ya, onlarla da konuşuyorum bu konuları. Hani, sonuçta yakın arkadaşım. Hani, dedikodu değil de aslında, hani, onu düzeltmek için, eee, eski arkadaşlığımızı toparlamak için onlarla da konuşuyorum bu konuyu.
Evet. Anladım. Çok güzel adımlar atmaya çalışıyorsun aslında, eee, sorunu, çözmek için anladığım kadarıyla. Eee, peki, eee, senden ona daha fazla yakın olduğunu düşündüğün bir arkadaşın var mı, arkadaş grubunuzda? Biraz da onunla dertleşsen ve ortak bir çözüm bulmaya çalışsanız.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. N evet. Yani, benim kadar, hani, onu tel tolere edecek insan yok şu an. Hani, ben daha çok tolere ediyorum. Benim ben daha yakınım onunla birlikte. Ama, hani, dediğim gibi biz, yani, bir 10-15 kişi büyüdük ve, eee, hepimiz birlikteyiz. B yani, diğer arkadaşlarımla da aynı mesafede arkadaşlığım. Yani, sadece onunla iyi değil, diğer arkadaşlarımla da iyiydi. E, onlarla da hâlâ konuşuyorum. Ama, ııı, onun hakkında konuşuyoruz. Belki, ııı, iyi olsun diye ama şu anlık <chuckles> yapamadık.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Henüz bir, iii, çözüm bulamadınız anladığım kadarıyla. Peki diğer arkadaşlarının bu konuda düşüncesi ne? Yani onlar ne yapmayı düşünüyor? İletişimi kesmeyi mi düşünüyor? Eee, ya da, işte, onunla konuşmayıp hiçbir şey olmamış gibi davranmayı mı düşünüyor? Eee, sen bu konuda, hani, diğer arkadaşlarınla, eee, grup içinde olan ilişkinizde ve dinamiğinizde, eee, neredesin tam olarak?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.